Слушай, хочу с тобой поделиться своей проблемой, <chuckles> прямо болью всей моей жизни. А, я очень боюсь каких-то публичных выступлений перед аудиторией. Вот, э. Мгм. Это может быть что угодно, там например, защита диплома, рассказ, э, какая-то презентация, может быть, проекта на работе. Или когда я раньше ещё занималась танцами, то же самое было с танцами, если танцевать перед публикой. Э, да. И каждый опыт у меня получается неудачный просто. То есть, например, если я защищаю диплом, то у меня в горле ком, и я не могу вообще говорить просто. Такое ощущение скованности, всё тело сковано, речь скована, и желание просто убежать из аудитории. А. Да, скажи, вот, э, как ты думаешь, это у меня вот врожденные такие качества или всё-таки с этим можно что-то сделать и как-то, это, избавиться от этого?
Давай. Мгм. Ага. Мгм. Ага. Мгм. А, неприятно конечно, да. Ну, в принципе, э, тут, конечно, сейчас разберемся, попробуем разобраться. А, вообще, конечно, надежда в любом случае есть. Тут не нужно отчаиваться. Но ты знаешь, что ты далеко не одинока в этом плане. Очень у многих да, конечно, очень у многих есть страх публичного выступления, вот как ты говоришь в любом сценарии, когда это вот танцы, и когда именно там, говорить что-то нужно, то есть это часто. Вот скажи, может быть, сейчас попробуем до корня проблемы докопаться с тобой. Может быть ты помнишь, когда это всё началось, может быть было что-то прям в детстве например особо неудачное, что-то случайное на публике, и вот после этого всё началось, может быть есть что-то такое?
Мгм. <chuckles> А, серьезно? Мгм. Да. Каждый раз. Слушай, да, мне кажется, я и с детства такая была, ну очень смущенная на публике. Я помню в д м, в садике я ещё была. Не очень много помню историй садика, но вот эту запомнила. Меня выбрали капитаном команды, нас разделили на 2 команды. Меня почему-то выбрали капитаном. Вот, и нас поставили перед, э, к какой-то доской меня и второго капитана другой команды и сказали сд ну выполнять какие-то задания. И в общем та девочка была очень такая активная, вся такая уверенная, и она всё делала. А я стояла смущенно, и чуть ли не плакала, и я совсем не поняла, что от меня требуют. И в общем я просто там стояла и, <sniffs> м, да, и, наверно, плакала, мне кажется. <chuckles>
Мгм. Так. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Так. Ага. Мгм. Вот, то есть и это действительно, вот поскольку вы капитан, это было же конечно перед остальными, э, вашими членами команды, там перед старшими возможно, да?
Да, абсолютно. Мгм. То есть
Мгм. И вот отсюда страх.
Наверное, ощущение было, что я или подвела команду, или плохо <chuckles> как-то справилась с заданием. А, в общем, было то же самое чувство. Хотелось просто убежать и спрятаться, и чтобы <chuckles> никто меня не видел и не слышал.
А как ты думаешь? Мгм. Мгм. Мгм. Ну, ты знаешь это вот, довольно сильное переживание, судя по всему было. Особенно исходя из того, что вот тебе действительно вот из детства, но этот случай тебе вот сильно запомнился. И даже если вот, э, проблема была в том, что возможно просто как-то, даже плохо могли объяснить или непонятно, ты не поняла, но у тебя всё равно было ощущение, что вот именно ты подводишь всех, я правильно понимаю?
Да. Да, насколько я помню, <chuckles> прошло много лет. Да, было такое ощущение. Ну и в принципе, что я не понимаю, что делать. А, э, вот знаешь, такое ощущение, когда ты что-то не понимаешь перед остальными. Это, конечно, очень неприятно.
Мгм. Мгм. Мгм. А вот сейчас тебе уже во взрослом возрасте, тебе вот, э, часто возникает необходимость, там это может быть по работе, хобби, именно вот, э, публичных выступлений?
Ну бывает, что, например, даже когда мы с командой что-то обсуждаем, ну, такое небольшое выступление, но всё равно я должна там презентовать, что я сделала, например, э, в течение какого-то времени, всё равно немножко меня так <chuckles> трясёт, скажем так.
Мгм. Мгм. Ну потому что это всё равно всё-таки, э, перед, э, несколькими людьми минимум выступления, да, это в принципе понятно.
Да, хотя вроде бы мои уже коллеги давно мы знакомы, а если вдруг, я вот просто представляю, мне предстоит какая-то серьезная вдруг, э, презентация, то ой, я не знаю, это просто для меня кошмар. Но вот последнее из того, что было, я защищала диплом год назад, и вот это тоже было ужасно. Я вся истряслась, не спала ночь перед этим, потому что знала, <chuckles> что мне будет плохо. Э, приехала сонная, уставшая, злая и надо было ещё как-то выступать. А, это ужасно, да, было. А когда я свой мгм
Мгм. М. Так. Мгм. М, да, как последствия такое, да, мгм. Ой, ну ты знаешь, что тоже мгм, да.
а когда я свой первый диплом защищала, я вот реально даже говорить не могла. Просто я попросила прощения и стала пить воду, <chuckles> потому что мне физически настолько плохо стало. Мгм. Да. Да.
Мгм, то есть прям ступор такой был у тебя получается небольшой. Мгм. Ну ты знаешь, это вот, да, вот особенно вот, э, даже знаешь, люди которые не не очень боятся, а, публичных выступлений в принципе, а, вот как ты говоришь твоя история там не спала ночь перед чем-то важным, это на самом деле, э, нормально. Ну как. Конечно желательно выспаться, но это вполне распространенная такая штука, и даже для тех, кто в принципе, да, даже для тех кто, э, публичных выступлений не боится.
Мгм. Такое бывает и у других, да? Мгм.
А вот скажи, вот, э, такое ещё хочу у тебя уточнить. Э, вот есть какое-то какая-то общая черта перед всеми публичными выступлениями. Ну может хоть какое-то одинаковое физическое какое-то ощущение испытываешь, знаешь там многих даже подташнивает бывает. Вот, э, или там, вот что-то такое прям характеристическое, есть вот такое, что перед каждым испытанием случается? Мгм.
У меня скорее психологического плана вот начинаются такие проблемы, что я пыта я пытаюсь себя успокоить, я всё понимаю, там говорю себе: "Я хорошо гот подготовилась, я молодец, я вс тут ничего страшного, это, половина моих знакомых". Но это вообще совершенно не работает, <chuckles> такой самонастрой. И у меня начинается вот психологическая паника, такая прям паника, которую я не могу остановить. То есть мне хочется прям вот, э, не знаю, и исчезнуть вот в этот момент. <chuckles>
Да, мгм. Мгм. Так. Мгм. М, да, я поняла. То есть такие больше физических нет, но именно вот морально, ментально вот такие вот получаются, а, а, проявления, да?
В начале да, потом, мне кажется, вот такой психологический стресс, он, и в потом уже влияет, например, вот на голос, что я не могу говорить иногда. А, лад потеют, э, ладони, <chuckles> тоже часто бывает.
Мгм. Мгм. Мгм. Но это тоже всё могут быть такие последствия, знаешь, психологического такого, э, прессинга, мгм.
Да. Да, я думаю, вот это в очень сильное волнение, с которое никак не убирается. Не знаю, можно ли <chuckles> это убирать какими-то успокоительными, но, насколько помню, я и успокоительные даже принимала, и тоже они ф
Мгм, мгм. А, то есть пробовала, ага.
да, в такой сильный стресс, они тоже не работают. Поэтому, я вот даже не знаю, что с этим можно сделать и можно ли, или уже просто пытаться избегать в течение жизни любой публичный опыт и просто жить, э
Ну да, мгм. Мгм.
в своё удовольствие без публичных выступлений.
<chuckles> Ну, смотри вариант конечно, избегать, э, как можно больше публичных выступлений, и если тебе это комфортно и если тебе это работает, он конечно тоже как вариант. Почему бы и нет, да? М, но как бывает, же ситуации, когда вот по работе там хочешь не хочешь, вот как ты говоришь, даже перед маленькой группой, перед своей командой, всё-таки что-то надо, да?
М, м. Да, да, там уже бывает.
Периодически как-то надо. Вот, а. Ну, то есть мгм.
И в принципе, я думаю, что люди, которые, м, умеют говорить, умеют публично выступать, доносить информацию, они как-то более, а, уд удачливы, что ли, в жизни. Ну, то есть, э, у них больше, наверное, как-то networking, connect, больше людей знакомых и полезных знакомых. И в принципе, они, наверное, более успешны, <chuckles> мне кажется, чем, такие вот, к как я <chuckles> смущающиеся, которыеимеют проблемы с выступлениями.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну. Мгм. Ну, ты знаешь возможно в чём-то ты права, возможно в чём-то, вот смотри нужно поду рассмотреть эту ситуацию под разными углами. Вот не надо сразу у себя вот там обвинять во всём. А, нужно ещё как бы учесть то, что возможно, э, просто те люди примеры успешных людей, которые ты видела, они ты видела эти примеры, потому что они уже успешные, и потому что они начали много выступать, как результат каких-то своих других действий, да. То есть это возможно это не то, что умение выступать, возможно это не то, что их привело к вот к успеху изначально, да. То есть тут вот так можно посмотреть для успокоения себя. Ну и смотри, можно попробовать мгм.
Мгм. Мгм. Мгм. А, м, то есть, э, м, возможно, у них тоже были вначале такие же проблемы, но они как-то смогли
Да, конечно. Знаешь, очень мало кто рождается прирожденным оратором.
Мгм.
Вот. И возможно это <chuckles>
Ну, это, конечно, приятно узнать, что не я одна <chuckles> в такой, такую проблему имею, потому что иногда кажется, что все мои друзья выступают вот хорошо, голос не дрожит. Хотя потом я начинаю спрашивать, они тоже говорят, что очень сильно волновались и еле могли говорить. Но я это снаружи не замечаю.
Конечно. Мгм. Вот. Мгм. Вот. <chuckles> Ну, что они снаружи и умеют такое вот, э, абсолютно нейтральное лицо делать, а внутри там тоже трясется, ты ж никогда не знаешь. И они же тоже, ну, не сразу вышли, сразу вот выступили замечательно. У них скорее всего тоже какие-то были тренировки, какой-то неудачный опыт тоже был. То есть это нужно напоминать себе об этом. Ещё можно переосмыслить свой опыт в каком-то плане. Ну вот смотри, да, вот смотри: если мы возьмем вот этот случай с детским садом, то там причина скорее всего была в том, что ты просто не поняла, что будет происходить, и что от тебя нужно. Вот и от этой неизвестности, неподготовленности
Ну Мгм, то есть. Да, и как-то не осмелилась уточнить, может быть. И, мгм.
Вот, да. То есть, м, какая-не совсем неподготовленность, неизвестность была, и это повлияло. И вот этот негативный опыт у тебя теперь ассоциируется с тем, что, вот, а: "Я не могу публично выступать",- ну если вкратце, то получается у нас так, да?
Хм, это, конечно, интересная мысль. Я, кстати, об этом не задумывалась, э, пока ты мне не напомнила, не спросила о том, что был ли у меня опыт в детстве. А, но, кстати, возможно, как-то это отложилось в
Мгм. Вот, да. Мгм.
в сознании, что
Вот может быть такое, да? То есть, мы не отрицаем, не отбрасываем такую вероятность, правда?
такая ассоциация. Не отбрасываю, да. Конечно, с, э, <chuckles> психология интересная, наука, как всё работает. <chuckles>
Мгм. Вот. Да, да. И вот тут можно, попробовать в принципе, э, для этого можно попробовать себя больше подготавливать. То есть например, же многим помогает, перед какой-то там презентацией или чем-то, допустим дома попробовать вслух проговорить эту презентацию. То есть представить себе ситуацию, в которой ты будешь это делать, и попробовать потренироваться, вот как бы это там банально не звучало, перед зеркалом, даже без зеркала. Просто там пройтись по своим слайдам или документам, или что там ты будешь использовать, и проговорить свою речь. Вот продумать, подготовиться, и вот тогда ты как-то можешь чувствовать себя более уверенно, как как вариант.
Мгм. Мгм. Мгм, думаешь, может помочь, да?
Да, мо очень многим помогает. Мгм.
И может быть всё-таки практика, бо больше практики, тоже поможет, как ты думаешь, <chuckles> если чаще это делать?
Ну возможно да, со временем. То есть поначалу может быть действительно понадобится вот такая вот домашняя подготовка, а потом больше и больше практики, и оно станет для тебя привычным действием.
Может тоже. Мгм. Спасибо! Попробую, конечно, твои советы. А, спасибо, что выслушала. <chuckles> Мне по полегче стало. <chuckles>
Мгм. Надеюсь поможет. Конечно, без проблем, надеюсь поможет, да.
Спасибо.